Ya, ben, ııı, bir birçok kez aslında risk aldım normal, eee, yani, normal şartlara göre, ııı, fazla iş değiştirdim bence yaşıma, ııı, kıyasla. Iıı, benim de, ııı, sıkıntım şu oldu. Iıı, etra yani, bana tam uygun olmadığını düşündüğüm bir şeyin, hani, 10 kişiden 9'u için, hani, iyi olması kendimden şüphe etmeme sebep oldu. Hani, en en en azından, hani, 2 yıl, 3 yıl bu, ııı, değişimi geciktirdi bu. Çünkü kendi kendime, hani, bende mi problem, hani, bütün bu insanlar "doğru" derken ben, hani, neden, ııı, bunu istiyorum, hani, farklı bir şey yapmak istiyorum? Ya, b bir ben miyim akıllı? gibi, böyle, bir şeyim vardı, hani, bir süre. Hani, kendimden emin olmam çok zaman aldı ama, eee, 1 kere değiştirince, ımm, tadını aldım yani, hani, her şeyi aynı yerde yapmak zorunda değildir. 1 kere daha değiştirdim. Sonra, ımm, bir de bunlar da hep, böyle, üni ımm, yani, devletin yaptığı sınavlarla girilen işler yani, ikisi de. Sonrasında yine bir yüksek lisansa devam ediyordum. Çeyiz aşamasında onu bıraktım. Dedim: "Yani, bu ne alaka?" Hani, onu biraz da üniversitenin adı için girmiştim çünkü. Eee, çok konu ve hocanın çalışma, ııı, alanları aslında bana hiç uygun değildi ama dayan dayan, işte, 3 yıl dayanınca artık, ııı, patladı gibi bir şey oldu. Ondan sonra da tamamen zaten her şeyi bıraktım. Ben de başka bir ülkeye taşınmış oldum.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hıı. I hı. Hı hı. Anladım. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. I hı. Evet. Anladım. Evet, peki bu riski aldığın zaman çevredendekiler nasıl tepki verdi sana? Destekleri oldu mu yoksa karşı çıkanlar mı oldu?